Ah, então. Aqui aqui na Flórida, onde eu tô, também já há bastante tempo, aqui já não pode. Então
Uhum. É, eu acho importante, porque, assim, ó, muitas vezes os pais dizem assim: "Ai, mas e se eu precisar falar com meu filho, é uma urgência". Tipo, se tiver uma urgência liga para escola. É, o o se for uma urgência do filho a escola liga.
É, eh, n a escola vai ligar. É, exato. Exato, então não não tem essa pra mim, eu ia eh eh eh levar e buscar minha filha na escola, então ela não pe pegava van escolar, nada assim, sabe. Nada que eu puder ou então ia com outra pessoa, não tinha essa necessidade, então não, não não tem necessidade nenhuma. <laughs>
Não tem a desculpa. Uhum. Exato. Uhum. Exato, também acho, também acho. Claro, é só uma desculpa mesmo, porque, às vezes às vezes o próprios pais já são viciados, né, e aí não conseguem dizer para o filho que eles não podem usar.
Sim, uhum. Exato, exato. Então, eh eh eh eh, eu eu acho, eh, eu na verdade eu acho que, eh eh, é uma pena, né, assim, porque tá tudo muito solto, né. A gente vê essa essa geração já chegando com celulares na mão, assim, aí eu não sei que o que que vai dar, né? <chuckles>
Aham. Exato, exato. Uhum, sim. E não só isso, né. Essa essa geração parece que manda nos pais, né. Eh, eles, desde cedo, eles já são os reis e rainhas de dentro de casa e e acabam mandando depois nos pais, né. Uma coisa que não existia na nossa época, né. A palavra dos pais era sempre a última, né. Às vezes nem precisava falar, era só uma olhada, já bastava, né.
<chuckles> É, é verdade. Uhum. Ah, é? Sim, sim. Uhum. É verdade, é verdade. É um desafio nos tempos atuais, eu con eu confesso que mesmo a minha não tendo acesso, assim, é um desafio, sim. <chuckles>
Uhum. É. É, porque, assim, querendo ou não se tá na escola, eh, vai acabar mexendo no celular do amiguinho, né, vai acabar sempre dando um tendo um jeito de de acessar alguma coisa. Ou, às vezes, faz uma rede social e e e mexe só quando tá na escola ou quando tá na casa do amigo, né.
Uhum. É, é. E Exato. É. Um perigo, um perigo, eu vivia de olho, assim. <chuckles> Mesmo assim eu não sei direito, né, o que acontecia, mas eu É, mas eu imagino que, eh eh, às vezes eu via
É, pois é. Hum, claro, com certe
a minha filha descer no prédio, assim, no no <clicks tongue> nas áreas comuns do prédio, na quadra, assim, pra jogar bola, e e todos os amigos ali com seus celulares, assim, eles ficavam em rodinha brincando, ela queria jogar bola, e ninguém queria por todo mundo ali no seu celular, sabe. Então.
Aham. Sim, sim. Uhum. Todos, né. E todo mundo ali. Uhum, exato, exatamente. Exatamente. É, eu acho que, assim, talvez discutir esse tema na escola seja importante, porque, assim, você vai você vai dar uma uma educação pra eles consciente, né. Eles vão ensinar sobre essa privacidade, sobre também as informações falsas que tem na internet, como eles se protegerem, né.
Uhum. Exato. Uhum. Sim, sim.

É, mas precisa vir para o real também, né, por mundo real, porque senão você fica só ali, né, na tela. Aí eu falo com os meus amigos ali, né, nas redes sociais, seja nos grupinhos de WhatsApp ou no e na vida real mesmo não fala, né, eh, se esconde ali atrás da das telas, né? E e isso
Exato. Uhum. Exato. Uhum, sim. Exato, exatamente. Eh, eu acho que, também, assim, pode, hã essas crianças acabam, se ela não souber se expressar, também, direito, pode acabar sendo, eh, em vez de ela ela quer sempre fazer com que o conteúdo dela viralize na rede social. E se não viraliza, ela começa a ficar frustrada, também, né?
Uhum. Uhum, sim, sim é verdade.
Vai gerando esse essa comparação, né, essa pressão social de, "Ai, porque que porque que o story da minha coleguinha tem 50, 100 curtidas e o meu só dá 5?"
Fica Ah, ainda tem uma competição que não tem estrutura emocional nenhuma pra lidar com isso, né. É verdade, é ve agora você sabe que eu estava escutando um um pedacinho, era um trechinho só de um podcast, de uma psicóloga falando sobre como as pessoas, estão, assim, nas redes sociais, e aí inclui crianças, né. As pessoas já, por exemplo, não recebem mais ligações, ah, não, tem gente que já escreve: "Ó, não me ligue. Ai, não gosto de receber ligação". Aí
Existe. É ver É verdade. Aham. Sim, sim. Uhum. Aham. Sim, sim.
to tudo bem. Aí, então, a gente teve essa era, agora tem gente, por exemplo, que diz: "Olha, não me manda áudio que no no WhatsApp, não me manda áudio que eu não vou escutar".
Exato. Sim, tem muito disso. Tem muito disso, aham.
<chuckles> "Ó, não escuto áudio longo", "Ai, é um absurdo mandar áudio", quer dizer, as pessoas estão cada
Exato, exato. É, até que agora recentemente o WhatsApp fez uma nova função, que quando a pessoa manda o áudio você consegue transcrever aquilo que ela falou, né.
Hã. Ah, verdade, verdade. Porque as pessoa as pessoas não gostam de ouvir mais o outro, né, não gostam não não ninguém tem mais a paciência, e aí se você vai colocar o áudio você ainda não coloca nem você coloca no acelerado ainda, né <chuckles>
Aham, porque tem pessoas que não gostam de ouvir mesmo. Aham. Exato, exatamente. Eh, na velocidade 2, né?
na velocidade 2, assim, as pessoas não têm mais tempo de ouvir o outro, não têm tempo de interação social mais. <chuckles>
É. É verdade, olha aonde que a gente tá indo, né, meu Deus! Uhum, é, isso gera muita ansiedade, né, porque você quer as coisas, ali, o mais rápido possível, você não quer ter que interagir com pessoas
<chuckles> É. Aham, aham. Sim, é verdade.
É é, eu acho que é um caminho meio sem volta e que as coitadas das crianças estão todas perdidas nesse caminho e não tem ninguém pra ajudar, muito menos as escolas.
É. É, e vu